Evet, kesinlikle, yani, öyle bir şey de var baktığımız zaman çünkü, emm, herkes bizim gibi, iii, farkındalığı yüksek değil o konuda. Yani yaşlı insanlar var mesela, ha, ama onlar da şu an telefon veya, işte, sosyal medya kullanıyorlar. İşte, dolandırıcılık falan artabilir yani. O o yüzden insanların dikkat etmesi gerekiyor.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Ve Müthiş. Yani, eee, şeyde bile olabilir ya, mesela seçim dönemlerinde, eee, zaten Facebook'un, ııı, Amerikan şeylerine Amerikan seçimine etkilendiğine dair bir belgesel izlemiştim mesela ama Facebook nasıl yapmıştı bunu, reklamları ön plana çıkararak falan. Bu bir sosyal mühendislik oluyor ama burada artık o olayı aştın. Geçtik onu. Yani sosyal mühendisliği falan geçtik. Bundan sonra artık, hani, eee, yani, birbirine düşmanın 2 kişinin kol kola gezdiğine dair bir video görürsün. "A, bunlar barışmış." falan dersin ama aslında alakasız hiç öyle bir şey yok. Yani, eee, bu bu biraz korkutuyor ama, hani, eee, işin de enteresan tarafı sürekli görüntüyle ilgili bir şeyler geliyor şu son zamanlarda AI konusunda. Bi bilmiyorum, yani, hani, ımm, ben en azından öyle görüyorum, yani, bir bakalım.
Emm, yani kötüye kullanım olabilir evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıh. Hı hı. Doğru. Emm, evet, şö şöyle şeyler de var aslında, emm, belki, yani, büyük ihtimal duymuşsundur zaten. Şimdi, eee, hatta böyle onunla ilgili bir veri çalışması da vardı. Bu özellikle, emm, 2021 yılından itibaren, eee, öğrenciler, eee, yapay zekâları çok kullanıyorlar, eee, ders çalışmak için. Çünkü bilirsin, hani, bana bunu işte 5 yaşındaki çocuğa anlatıyormuş gibi anlat de diyebiliyorsun ve istediğin kadar sorabiliyorsun. Sana farklı farklı örneklerle geliyor. O yüzden, emm, şimdi ders çalışmayı biraz daha, eee, öteye götürmeye başladılar. Mesela senin ders notların var. Sen ders notlarının fotoğraflarını çekiyorsun, eee, sisteme yüklüyorsun ve sistem sana seni test etmek için bir sınav hazırlıyor, işte, podcast hazırlıyor, yani bu bu alanda da gerçekten çok iyi çalışıyor şuan.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Yani